हाँ, मतलब ना काफ़ी आसान हो गई है हमारे लिए जिंदगी। कई बार तो मतलब हमको पहले से ऐसा होता है ना कि कैश जो है वो या तो चोरी हो जाएगा या कोई हमको लूट लेगा। और आजकल मतलब कैश जो है ना लोग वैसे कैरी करते करना पसंद नहीं करते हैं और जब से यूपीआई आया है तो उसके बाद तो मतलब मैंने भी कैश रखना काफ़ी हद तक बंद ही कर दिया है और अ, जब भी मतलब कोई पेमेंट करना होता है तो झटके से आप स्कैनर निकालो और फिर आप पेमेंट कर दो, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत आसान हो चुकी हैं और पहले वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। और उसके अलावा इसके कहीं न कहीं अ, इसके
जी। जी, बिल जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, अच्छा, अच्छा।
बेनेफिट तो हैं पर मुझे लगता है नुकसान भी कहीं न कहीं हैं। देखो तो जैसे यूपीआई है ना, आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आपको पता नहीं चलता कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब आप करते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं और उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं।
जी, बिल्कुल, आपने सही बात कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विज्ञान ने बहुत ड़ असर डाला है। स्वास्थ्य पर तो बहुत ही असर डाला है क्योंकि पहले तो एक मामूली बुखार भी जानलेवा हो सकता था। पर आज हमारे पास उसकी एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक वैक्सीन्स हो गई, एमआरआई है और अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी हो गई है, कोविड वैक्सीन तो विज्ञान की चमत्कारिक उपलब्धि थी।
जी। जी। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा और
और शिक्ष और शिक्षा में तो पहले केवल किताब और ब्लैक बोर्ड ही था। पर इस समय तो ऑनलाइन क्लास भी आ गया है, स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है, तो अभी गाँव के बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़ाई कर सकते हैं।
हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल।
तो ये बहुत ही सही बात है शिक्षा अ, और स्वास्थ्य के बारे में। आपका क्या विचार है इसके बारे में?
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आपने सही बात बताई है और मेरा भी यही विचार है और मैं आपके विचारों के साथ पूरी तरह सहमति रखता हूँ कि हमारे लिए अब ना शिक्षा को पाना काफ़ी हद तक आसान हो गया है। क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ हमारे लिए जो भी नॉलेज का एक सोर्स होता था, वो सिर्फ़ किताबें होती थीं। पर आजकल देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। जैसे चैटजीपीटी हो गया, गूगल में कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो आपको वहाँ पर मिल जाता है और बहुत मतलब अ, अच्छे से आपको वो सिखा देते हैं चीजें। और काफ़ी मतलब जैसे आपने बताया ना मेडिकल इंडस्ट्री में भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आए हैं और जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया तो आजकल तो मतलब रोबोटिक सेंज सर्जरी जो है या रोबोटिक आर्म जो हैं, काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया सर्जरी कर दे रहा है और कहीं न कहीं मतलब कुछ ऐसे अ, इलाज भी वो कर दे रहा है जो मतलब एक इंसान के बस में नहीं है।
जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल और आपका क्या, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल रहा है जहाँ आपने महसूस किया कि विज्ञान ने कुछ बड़ा बदला है इसके जमा इस जमाने में?